آه، آه، آه.
طب ال آآ الفيلم ده مثلًا أثّر فيك على مَدى طويل أو مثلًا خلّاك تغيّر فِكرَك عن حاجة معيّنة أو تغيّر رأيك أو حتّى سلوكك آآ ممكن تبقى غيّرته من ناحية حاجات معيّنة والّا كان فيلم وخلاص؟
هاقول لك هاقول لك، أكتر حاجة أكتر حا أكتر حاجة أثّرت فيّا بجد هي حاجة واحدة أوي، إن والدته كانت من النوع اللي هي زي ما تقول إيه، من النوع الشديد أو مش الشديد، هي حريصة عشان خايفة عليه، عشان هي ما عندهاش غيره. يعني والده توفّى هي ما فيش عندها عيال غيره، فهي كانت محافظة عليه بشكل شديد أوي، فده يمكن السبب اللي خلّاه كده. ده يمكن السبب اللي خلّاه إن هو كان محتاج آه. كان محتاج اهتمام، كان محتاج رعاية، من وهو صغير ما كانش واخِد الحتّة دي من والدته، لإن هي كانت خايفة عليه زيادة عن اللزوم، فما كانتش يعني حرفيًا عارف أنت اللي هو إيه، الخوف على البني آدم ممكن ينسّيك إن أنت تهتم بيه أصلًا تعرَف هو محتاج إيه؟ أنت كل الموضوع إن أن
إمم. إمم. خايف عليه زيادة عن اللزوم. إمم. ج جابت جابت بنتيجة عكسية قصدك يعني.
بالضبط، بِتكْبِتُه. زي ما بيقولوا بِتكْبِتُه كده، بتدّي له اهتمام زيادة أو مُفرِط. فهو بسبب كده، بدأ إن هو يحاول إنه هو يدّور عليه برّه، يحاول يدوّر على الاعتدال برّه. فنَسَج والده، نَسَج حبيبته زي ما بيقولوا، اللي هي ارتبط بيها بعد كده
إمم. آه. إمم. اللي من اللي ش كان شافها وحطّها في وَحْي خياله.
بالضبط. اللي هو شافها كده وحطّها في وَحْي خياله بالظ حتّى هو الشخصية نفسها الشخصية اللي هو اكتسبها أو اكتسبها بشكل غلط، اللي هو مش الشخص ال إيه، مش الشخص اللي هو بيتعرّف على ناس وكده، لأ هو شخص انطوائي م زي ما بيقولوا إيه، من الشغل للبيت ومن البيت للشغل، ما كانش حتّى ليه صحاب.
إمم. صحيح والله. طب شايف إن الشغل ده يناسب أنهي يعني الفيلم دوّة و والشغل الدرامي ده يناسب أنهي فئة عُمرية مثلًا؟ أ هل لو حد اتفرّج عليه وعُمره صغير خالص، هل هيتبسط بيه والّا مثلًا هيبقى مناسب أكتر للكبار عشان يفهموا القصة الغامضة، بما إن هو كوميديا سوداء يعني؟
بُص، هو هي بُص، هو هيتبسِط بيه عشان هو في ألشات أو في حاجات يعني لذيذة كده أنت فاهم قصدي؟ دي في ده ممكن يتبسِط بيها ويضحك فيها. بس هل هيفهمه؟
إمم. آه. يعني الأطفال ممكن ياخدوا الحتّة الكوميدية من الفيلم يعني.
بالضبط آه. ياخدوا الحتّة ك أصل هو مناسب لأي لأي أعمار عمومًا يعني، بس أنت فاهم هم هياخدوا الحتّة الكوميدية آه هياخدوا الحتّة الكوميدية، إنّما الكبار طبعًا هم اللي يفهموه بقى يعني والفيلم تلاقيك برضه بيطلّع زي ما قُلت لك، بيطلّع كذا. يعني أنت الفيلم اللي أنا باطلّعه عن الأفكار بتاعتي أنت فاهم؟ أنا برضه قُلت لك وجهات نَظَر، اللي هو اللي أنا قُلته اللي أنا شايفه كُلّها وجهات نَظَر أصلًا. حاجات أنا م شايفها وجهة نَظَر.
إمم. إمم. فيلم عائلي يعني. آه. صح. دي نظِرتك أنت وت وتجربتك الشخصية اللي اتفرّجت بيها على الفيلم.
بالضبط، بالضبط. واحد غيري بقى هيشوف حاجات تانية مختلفة. ممكن واحد غيري ح زي البَطَل الخارق كده، في أنا مثلًا باشوفه بَطَل خارق
آه. على حسب التفاصيل اللي هيركّز فيها والحاجات اللي هو هيبقى عايز يشوفها، هيشوفها.